Nah, jadi kan ya, kadang-kadang kan kita sebagai anak gitu ya, mungkin sebagai anak dan orang tua gitu kadang-kadang atau mungkin kamu ngerasanya ketika kamu tuh ada pilihan gitu. Tapi kok, galau gitu ya dalam memilih, karena ada opini orang lain, mungkin keluarga, mungkin teman, atau mungkin apa gitu kan. Nah, kamu pernah gak sih, kayak ngalamin seperti itu? Terus kapan sih momen kayak gini tuh, sebenarnya?
Mhm. Mhm mhm. Mhm. Eee. Pernah dong, Kak, itu apalagi waktu kita awal-awal, kayak mau kuliah aja itu kan udah mulai ya, Kak, itu kalau yang agak beratnya, tapi kalau harian. Aku rasa sih sebenarnya kita banyak kok kejadian harian yang, kita tanpa sadar itu, eee, memperlakukan seperti itu Kak gitu loh, jadi kayak kita tuh, eee, antara dengar antara enggak, eee, dengan, eee, pilihan orang lain gitu kadang-kadang ya. Nah, kalau aku waktu mau kuliah itu, misalnya begini Kak, <tsk> waktu itu aku jurusan yang aku pengen sebenarnya adalah kayak, antara musik, atau jurusan yang eksak itu aku kepengen astronomi Kak, itu contoh sederhana aja ya, gitu. Jadi, dari SMA sebenarnya arahnya pengen musik, tapi ternyata kan, "Jangan lah, jangan sekolah yang khusus musik lah, nanti, eee, agak susah mencari kerjanya." Oke, e udah manut nih, masuk sekolah biasa ya SMA biasa. Nah, waktu di SMA biasa gitu kan, jalan jalan jalan, terus udah gitu, mmm, kan harus memilih ya IPA atau IPS, waktu itu karena aku masih galau, terus kayak nilai aku sebenarnya cukup nih buat IPA, atau IPS. Jadi, itu lebih galau lagi kan ya, Kak? <chuckles>
Oh. Mmm. Benar sih. Mmm. Oke. Mhm. Oke. <laughs> Kecuali kamu kayak, harus masuk IPA gitu atau mas masuk IPS gitu ya? Terus terus.
Heeh heeh. Iya iya karena kan ini, in the middle gitu jadi akhirnya, eee, malah lebih galau lagi terus baru mikir, emang aku nanti mau jadi apa sih? Gitu kan kayak masih, kayak, apa ya, jaman dulu aku mau kuliah itu, kayak informasi tuh, eee, tidak sebanyak sekarang Kak, kayak kita tuh punya internet tapi, eee, belum yang kayak kita sekarang di smartphone, yang kapan pun kita pengen cari tahu itu ada gitu loh Kak. Jadi kayak
Benar Benar. <chuckles> Benar. Mmm. Belum ada Google lah ya dulu tuh, masih Internet Explorer, <chuckles> atau gimana?
eee. Ya ya ya, betul betul betul, eee, Google, aku lupa, kayaknya sih baru mau mulai terbentuk ya, kayaknya belum ada sih Kak seingat aku. Nah, jadi kayak kita itu, eee, berubahnya kayak gitu tuh, lumayan lah ya Kak, kayak, eee, waktu itu akhirnya mau gak mau juga akhirnya kalau yang SMA akhirnya lepas dengerin kata orang tua, masuk se SMA biasa terus pas kuliah, kejadian lagi Kak, aku kepengennya tuh akhirnya karena aku masuknya IPA, karena aku tidak tahu sebenernya, mau arahnya kemana dulu, terus udah gitu sembari ngobrol, konsul, eee, terus, eee, kepikiran gitu ya, kayaknya kalau jurusannya astronomi itu kan menarik juga Kak, karena, eee, apa ya, <tsk> kayak gak banyak orang yang tertarik kan dengan bidang itu, jadi kayak aku tuh s lebih suka kayak yang bidang-bidang "menantang" tanda kutip ya Kak. <chuckles>
Oh. <chuckles> Oke. Benar. Iya. Mmm, yang jarang orang minat gitu ya? Kayak oke, terus terus.
Heeh heeh. Iya benar, jadi akhirnya kan, eee, ngomong nih sama orang tua, itu juga sama tuh pertanya jawabannya, "Emang kamu mau kerja it eee, ma itu tuh mau jadi apa?" Gitu ya, sebenernya gak salah juga karena kan, yang ngeluarin uang kan tetap orang tua ya Kak, <chuckles> jadi, dia kayak harus nah.
<chuckles> Iya sih, tapi tapi aku pengen nanya dulu deh. Kamu emang kalau misalnya masuk astronomi pengen jadi apa? Astronot kah atau apa gitu?
Engga, eee, aku lebih pengen kerja kantorannya Kak, jadi meskipun mungkin ada peluang untuk ke sana, kepengennya bisa, kalau memang bisa, bisa, tapi kalau pun enggak ke di kantorannya juga aku udah happy kayaknya Kak. <chuckles> Gitu kayak, apa sih kayak, eee, apa ya, melihat dan membuat prediksi gitu ya, tentang, eee, nanti kalau posisi ininya begini, apa sih yang akan terjadi dengan bumi? Yang kayak gitu itu kan sebenernya menarik, Kak heeh. Iya iya iya betul, arahnya ke situ, iya aku malah cita-citanya, siapa tahu aku menemukan sesuatu yang baru gitu ya di langit, gitu loh malah cita-citanya penemu itu gitu. Beda lagi ya, <chuckles> tapi, eee, itu sih yang menarik buat aku gitu. Nah, terus, eee, nyambung lagi nih ya Kak, oke udah pemilihan, akhirnya, eee ngalah kan, oke ya udah, waktu itu akhirnya aku masuknya kuliahnya adalah ilmu sosial, Kak jatuhnya, karena, eee, setelah gak boleh itu, emang sama orang tua aku pilihannya, "Ya udah kamu mau masuk apa? Psikologi, atau apa? Kamu pilih deh 1 lagi," gitu kan. Jadi waktu itu ada yang dari seko apa kayak kampus datang gitu ya, kayak ke sekolah, eee, terus kasih tes gitu, eee, tes tes dulu tes psikotes gitu, kesesuaian gitu kan, bidang apa sih yang cocok sama kita, gitu kan. Nah, waktu itu, jurusan yang aku pilih juga aneh bin ajaib Kak, kayak metereologi gitu ya, <chuckles> ngapain gitu, tapi maksudnya, eee, itu itu ada di pilihan dan kayak akhirnya juga di situ karena ada titipan orang tua ya, psikologi psikologi, ya udah aku masuk juga daftar psikologi. Nah
Oh. Oh. Mmm. <chuckles> Mmm. Mhm, kayak galaksi bintang gitu ya? Mmm. Oh. <chuckles> Mhm. Oh. Hmm. Presentasi gitu? Oh. Oke. Mmm. <chuckles> Oh. Jadinya kamu psikologi, kuliahnya?
Heeh. Kebetulan akhirnya kayak yang waktu itu keterimanya adalah, psikologi cuman bukan di kampus yang itu, jadi aku kayak tidak mau menyerah dengan begitu saja ya Kak, jadi kayak, waktu itu yang di situ keterima, cuman itu kalau buat aku tempatnya terlalu jauh, jadi akhirnya aku cari-cari lagi, yang lebih dekat ke. Untuk pulang kampung gitu ya, jadi kayak jaraknya gak terlalu jauh, tapi masih psikologi juga gitu loh Kak, akhirnya aku dapet di Bandung, di Bandung heeh, dapat di Bandung psikologi, eee, dan itu juga kayak apa ya, menantang gitu loh Kak buat orang tua aku tuh, kayak, "Ini anak kayak gak pernah mau nurut" gitu loh Kak, gitu sih.
<chuckles> Mmm. Di ban Oh. Jadi kayak, apa ya, kayak mengikuti kemauan orang tua tapi tetap merasa tertantang, gitu ya? <chuckles>
Iya. Iya betul betul, jadi, apa ya, itu juga yang aku sampai pakai sampai sekarang, Kak. Jadi, kadang-kadang tuh sebenernya aku tuh udah punya pilihan. Cuman aku gak mau menyerah gitu aja dengan, "Oh langsung itu tuh jawabannya," belum tentu gitu loh. Jadi kayak aku dengar dulu pendapat orang lain seperti apa, eee, "Ini oke nggak?" Jadi bisa jadi, aku berubah, bisa jadi juga setelah pertimbangan malah aku gak memilih melakukan perubahan apapun, gitu Kak. <laughs>
Mhm. Mmm. Mhm, oke oke. Tapi, kalau menurut kamu nih, kapan sih kalau misalnya opini orang lain itu justru malah lebih membantu kamu nih daripada malah bikin kamu bingung gitu?
Heeh. Mmm. Ah. Itu mungkin yang kayak, misalnya pilihan kuliah tadi ya Kak, sebenarnya kan bidang yang aku pengen juga. Kayak amburadul gitu ya, kayak tidak ada line-nya sama sekali, gitu. Eee, ya gitu deh, jadinya kan kalau kayak gak ada keputusan kan kalau misalnya ngikutin mau aku, gitu kan. Nah, tapi Kak.
<laughs> Jadi? Mmm. Berarti kamu lebih ngeliat orang yang ngasih kamu opini atau kamu it lebih melihat, eee, nilai dari opini orang tersebut sebenarnya, kalau gitu?
Nilai sih. Nilai dari opini orang itu apa gitu, jadi ketika, eee, orang tuh aku tuh bisa tuh aku kasih alasan. "Kan kamu nanti kalau jebolannya begini, kerjanya bisa begini begini begini." Eee, itu kan kayak lebih ngebuka lah ya wawasan aku. <smacks lips> Jadi, akhirnya tuh "Ya udahlah, oke." katanya gitu, tapi, ya dasarnya anak bandel ini kan ya Kak, <chuckles> nggak mau langsung plek gitu. <chuckles> Jadi waktu itu yang pertama keterima justru dari Jogja Kak, Jogja itu yang ke kampusnya yang datang ke sekolah aku. Itu keterima, eee, bukan waktu itu, apa ya, Satya Wacana gitu ya, kalau ga salah.
Mhm. Mmm. Benar. <chuckles> Oh. Apa sih, UGM? Oh, swasta atau negeri? Oh, swasta.
Swasta swasta. Sanat Sanata Dharma kalau ga salah ya. Jadi, eee, swasta datang, eee, ya itu masuk jurusannya
Mmm.
psikologi juga di situ, cuman aku memikirnya, sebenernya kalau orang tua kan maunya praktis, udah keterima Jogja, ya udah aja Jogja aja, gak usah ke mana-mana gitu ya. Nah, kalau anak menantang ini adalah, "Gak mau, kalau mau psikologi boleh, tapi aku maunya di tempat yang lain, gak mau itu," gitu kan. Karena kan Jogja, aku tinggalnya di Sumatera Kak, kayak butuh waktu lama kan ya untuk pulang kampung, terus aku memikirkan, teman-teman aku yang itu kan, aku biasanya mainnya sama cowok, cowok-cowok itu banyaknya, eee, UGM, atau gitu kan, pulangnya nanti kita beda ya, terus aku pulang sendiri gitu ya, kayak aku agak malas sih. Jadi
Psikolog. Mmm. <chuckles> Mmm. Oh, gitu? Oh. <chuckles> Tapi kalau di Bandung tuh, jadinya dimana tuh?
Eee, di Bandung ada juga, kampus swasta juga kok Kak, gitu, jadinya tetep Kak. Di Maranatha.
Namanya apa? Oh Maranatha, oke oke.
Mmm. Heeh heeh. Jadi, emang apa ya, swasta ke swasta lagi gitu loh. Jadi, gak ada cita-cita akhirnya untuk negeri tuh sama sekali gak kepikir justru waktu itu. Gitu.
Mmm. Oh. Tapi sekarang kamu udah lulus? Atau gimana?
Sudah lulus gitu, eee, sama juga, milih galau kerjaan sama juga orang tua. Iya.
Oh sudah lulu Nah itu gimana tuh? Pas kamu udah lulus terus kamu ada lagi gak sih, kayak hal yang ternyata ada opini lagi ketika kamu ingin memberikan keputusan gitu?
Mmm. Ada, jadi ketika, apa ya, cuman ketika udah, eee, lulus dan kerja ini Kak, orang tua tuh s lebih, terus terang sih lebih gak terlalu ikut campur gitu ya. Karena, buat mereka, ya udahlah itu udah pilihannya dia gitu kan, lebih terserah lah, sa asal si anaknya bisa ngejalanin dengan tanggung jawab, lebih ke arah situ sih, Kak, yang penting sekarang. Heeh, Itu kayak aku kerja, eee, awalnya cuman coba-coba gitu ya, iseng, karena ada kerja praktek waktu itu ke sekolah, aku sekalian apply di situ dan keterima, terus keterusan deh kerja di sekolah. Eee, nah, kalau it a gak ada terlalu banyak konflik sih sebenarnya, meskipun, eee, kalau dipikir-pikir lagi, emang aku tuh kepengen udah apa ya, kayak, cuman sempat kuat berapa lama gitu di situ, gitu kan, cuman dengan pertimbangan, diskusi, sebenarnya pengen cari kerja yang lain. Tapi orang tua aku, cuman gini, eee, "Ribet gak sih cari lagi yang lain? Sedangkan ini tuh udah kerima." Gitu loh Kak. Nah, itu tuh yang bikin gawat.
Mmm. Mhm mhm. Oh, gitu? Mmm.
Akhirnya, gitu.
<chuckles> Jadinya tetap di situ aja bertahan gitu ya, karena orang tua bilang, "Udah lah gak usah ribet." Gitu ya?
Iya, bertahan. Heeh heeh. Jadi, ya kadang-kadang, eee, lucu-lucu juga ya, maksudnya kenapa juga kita harus nyerah dengan itu? Gitu. Kenapa ga coba fight untuk, apa ya, mencari. Apa sih yang benar-benar kita mau? Gitu loh, Kak.
Ya oke oke. Benar. Jadi kayak tapi terkadang kayak, ngerasanya orang tua tuh, kayak membatasi gak sih? Kayak kamu tuh ketika mau melangkah, kayak disuruh mundur lagi gitu, kayak, gak boleh melangkah gitu ya? Gitu gak sih?
Betul. Heeh. Nah, itu mungkin kadang-kadang, ada juga Kak, yang kayak begitu. Tapi, setelah aku renungkan lagi, mungkin ya ga tau, orang tua juga kadang-kadang kan. Kayak punya feeling gitu ya Kak, untuk anak-anaknya, yang ini, yang mana yang baik gitu loh buat dia, mana yang enggak. Meskipun, eee, aku gak bisa bilang ya, orang tua itu 100% benar juga ga mesti gitu ya. Tapi, ya yang harus kita buktikan sebenarnya adalah kalau kita bisa fight sih Kak, fight, eee, untuk mendapatkan apa yang kita mau, gitu, dan memang akhirnya itu berhasil, itu sih yang jadi apa ya, kayaknya kalau buat aku, itu sih kesenangannya orang tua gitu, ketika liat anaknya tuh berjuang sesuatu dan itu tuh menghasilkan gitu loh, Kak.
Mhm. Mhm. Mmm. Mmm, betul betul. Jadi kayak gak disuapin terus kan, jadi kayak. Anaknya tuh ada keinginan, tapi dia tuh berusaha gitu ya, untuk memper apa, memperjuangkan itu, gitu ya? Oke oke. Nah nah, selain orang tua nih, kamu ada ga sih kayak orang lain, atau orang pertama gitu yang biasanya kam kamu tuh hubungi gitu, kalau misalnya lagi ragu atau mungkin lagi butuh saran gitu, dan kenapa dia?
Heeh. Betul. Setuju Kak. Eh. Se so far sih, eee, apa ya, aku tetap menemukan figur itu tetap di orang tua aku, Kak, karena kayak mereka tuh akhirnya kan. Sebenarnya cukup terbuka gitu loh, jadi kayak aku, eee, ketika brainstorm gitu juga, eee, mereka tuh sikapnya juga kayak lebih nerima gitu, meskipun sebenarnya ending-ending-nya kan kita diarahkan nih, <chuckles> Kak. Tapi, eee, ketika kita menceritakan sesuatu apapun yang kita hadapin, eee, mereka tuh menerimanya tuh dengan terbuka dulu, gitu Kak, jadi gak ada judgement terlalu gimana gitu, cuman dia cuman begini, eee, caranya dia adalah orang tua aku gini, ...mmm, "Kamu udah mikirin belum, kalau ini nanti begini, gimana?" Jadi, dia tuh, eee, kayak, a tuh memikirkan
Oh, oke oke. Benar benar. Mmm. Mhm. Ya. Di mana? Mmm. Ngasih pro and con gitu ya?
Heeh, wawasan ite kita tuh diperluas gitu. Bahwa tidak semudah itu gitu loh, tapi, "Ya kalau memang kamu pengen, ya kamu harus berjuang." Gitu kan, sebenernya kan intinya itu, gitu ya. Jadi kayak dia itu membuat kita tuh berpikir sebelum memutuskan, gitu, Kak. <chuckles>
Benar Benar. Mmm. Siap siap. Tapi kalau menurut kamu, usia itu pengaruh gak sih dalam seseorang itu, untuk lebih percaya diri nih ketika mengikuti suara sendiri, gitu? Kan kalau kemaren eh tadi kan kamu ceritanya kayak, masih kecil, kayak masih bantuan. Butuh bantuan orang tua gitu kan, untuk memutuskan gitu, tapi kalau misalnya, kamu misalnya udah dewasa gitu, apakah masih butuh tetap orang tua, atau enggak?
Iya. Eee, udah enggak sih ya Kak, harusnya. Kenapa? Ya, karena orang tua juga harusnya udah ngeh itu udah masanya gitu, eee, kayak sekarang nih ya, aku kemarin tuh baru pindah kerja Kak, sebenarnya, dan seperti biasa kan kalau orang tua kan selalu, "Kamu yakin bisa hidup dari sini?" Yang kayak gitu-gitu loh, Kak, jadi kan kayak aku. "Ah, ya sudah." Tapi gak ada cara lain gitu kan, orang tua itu cuman bisa, eee, kita tanda kutip ya, "diamkan" itu dengan kita memelak memberikan pembuktian gitu loh Kak, kalau kita tuh bisa, gitu. Karena, eee, apa ya, sebenarnya mereka tuh bertanya begitu karena mereka tuh cenderung khawatir sih kalau kata aku, Kak. Jadi kayak, "Ini beneran bisa gak ya? Kalau enggak nanti gimana ya? Kasian ya." Kayak udah, mungkin dia mempertimbangkan si anak ini mungkin cewek, ene entah lagi terus nanti, oh mungkin umur, entah apa pun ya kan, pasti pemikiran orang tua tuh ada sendiri gitu ya, untuk anak-anaknya gitu loh Kak. Jadi kayak, oke lah, gitu, maksudnya kewat kekhawatiran mereka juga kita harus pahami gitu kan. Cara paling
Mhm. Mmm. Mmm. Mmm. Betul sih. Mhm. Iya sih. Iya sih. Jadi daripada daripada membantah orang tua mendingan kita buktikannya dengan pembuktian gitu ya? Kalau, "Oke, aku tuh bisa." Gitu ya, kayak gitu?
Heeh. Iya iya iya, daripada kan pintar bantah-bantahan kayaknya udah gak umur ya, kayak kita harus apa sih guna orang tua lagi gitu kan. Itu sih.
Oke oke. <chuckles> Capek gitu ya? Iya, takut durhaka. <chuckles> Oke oke. Nah, kamu pernah gak sih kayak, nemu gitu, kayak suatu keputusan yang tiba-tiba dari orang asing gitu, yang kamu tuh bar kayak baru kenal gitu, tapi memberikan perspektif yang malah lebih jernih gitu terhadap keputusan kamu, pernah kayak gitu ga?
Iya. Ada juga sih Kak, jadi kayak, aku punya teman ngobrol dan kita tuh kerja di kerja bareng di organisasi, dan ternyata dia concern gitu kayak, ke aku untuk karir dan sebagainya, "Kayaknya kamu udah harusnya begini-begini deh." Jadi dia yang memberikan saran dan aku, pakai sih saran itu, jadi kayak pertimbangan aku, aku mau, apa ya, is istilahnya buat dia adalah "Kamu mau branding ke mana?" Gitu ya. Itu sih Kak.
Mmm. Mmm. Oke oke, wah makasih banget loh udah mau cerita-cerita, sama aku.
Iya, senang banget juga bisa ngobrol sama Kakak, makasih ya Kak.
Oke, sama-sama.